โอ้ โอ้ ฟังแล้วแบบหิว เลยครับตอนนี้น่ากินพอแบบพูดแล้วแบบจินตนาการออกเลยว่า ไข่กระทะจะออกมาเป็นรูปแบบ แบบไหน อะไรงี้ เออ
ใช่ ใช่ครับผม แล้วก็ อืม ใส่พริกไทยเยอะ ๆ โรยซีอิ๊วขาวหน่อย ซอสมะเขือเทศนิดหนึ่ง ซอสพริกนิดหนึ่ง อื้อฮือ อร่อยเลยครับผม
อืม อืม ๆ อร่อยเลยเนาะ เออ ส่วนใหญ่เมนูอาหารเช้าก็จ้องประมาณนี้เนาะ ไม่โจ๊กก็เนี่ย ไข่กระทะ เออ ๆ ๆ
ใช่ ๆ อา ครับผม
ของฝั่งผม
ครับ ก็เป็นอาหารที่แบบว่า กินประจำ กินบ่อยจนแบบว่าบางที
อือ ๆ
ก็เบื่อเหมือนกันนะครับ แต่มันก็ ทำไงได้ บางทีก็ต้อง ขี้เกียจไปซื้ออะไรข้างนอก อย่างเงี้ยครับผม ว ก็ เราก็ เราก็กิน หรือว่ามีปัญหาเรื่อง ดินฟ้าอากาศเราก็ต้องทำกินเอง อย่างงี้ครับผม
อืม ๆ แสดงว่าแบบโดยส่วนใหญ่แล้วจะทำกินเองมากกว่าไปซื้อร้านข้างนอก ใช่ไหมครับผม?
ใช่ครับผม
อืม ๆ ๆ แล้วแบบอาหารเช้าที่นอกจากพวกไข่กระทะหรือโจ๊กอะ มีอันอื่นอีกไหมครับที่แนะนำ หรือว่าแบบพอเป็นไอเดียให้แบบไปทำตามมั่งไหมครับ?
เออ ก็จะมีเลยก็คือว่า ข้าวผัดตอนเช้า ก็จะเป็นเมนูง่าย ๆ เลย ข้าวผัดไข่
อืม อืม
อา ข้าวผัดใส่แค่ไข่อย่างเดียวพอ ไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลย
อ๋อ ไม่ใส่หมู อ๋อ ใส่แค่ไข่อย่างเดียว เออ ๆ ๆ ๆ
ไม่ใส่อะไรเลย ใช่ ข้าวผัดไข่ ข้าวผัดเด็กเลยอะครับผม อาจจะมีผักโรยบ้างเล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็จะเป็นเมนูง่าย ๆ อย่างเงี้ยครับ อาจ อือ ไม่งั้นก็จะเป็นแบบว่าถ้า ง่ายที่สุดก็คืออาหารญี่ปุ่นครับผม
อือ ๆ ๆ อืม อา อาหารญี่ปุ่น อา โอ้โฮ เนาะ อันนั้นแบบสะดวกสบายมาก ๆ
<chuckles> เราแค่แกะด้วย เอาน้ำร้อนใส่ก็เรียบร้อยแล้วครับผม แต่ แต่อัน ใช่ แต่เอาสะดวกสุด แต่สารอาหารอาจจะไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไร ใช่ครับผม
ไม่ครบถ้วน เออ เออ ๆ ๆ ๆ เห็นด้วยเหมือนกันครับว่า อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไร
ครับ เพราะว่าบางทีก็ ถ้าหิวระหว่างวันก็เนี่ยแหละครับผม